Ja, dann macht's ja auch Sinn, dass man da reingeht. Ja. Aber ich muss echt sagen, ich finde das trotzdem halt super cool also, dass die sich so angesiedelt haben und dass sie so so teilweise ihre Kultur dann halt auch mitgebracht haben nach Deutschland. Und das ist
Mhm. Mhm. Mhm. Aber ich i ich ich finde das, wo wo du so wo du das grad so sagst also nicht nur Deutschland, ne? Ich ich ich finde generell diese japanische Cosplay-Kultur, die es so gibt, ne, dass die sich so in den, äh, anderen Ländern so extrem ausgebreitet hat, ne? Das ist ja in den letzten Jahren extrem, äh, so geskyrocketet, kann man so sagen. Und, äh, es ist irgendwie krass, wie das so aus dem Nichts auf einmal explodiert ist.
Oh ja. Mhm. Ja ja. Ja ja, das stimmt. Also, ich weiß noch, dass ich irgendwie in der Schule, das war 2013 oder so, 2014, so 'n Artikel in Deutsch lesen musste über Cosplay. Und dann wurde Cosplay noch so als psychische Erkrankung irgendwie dargestellt, keine Ahnung. Das war so ganz komisch irgendwie. Und
Mhm. Mhm. Oh Gott, ja. Oh mein Gott, jetzt, wo du's grad sagst, äh, will ich nur ganz kurz sagen, es ist es gab mal so 'ne, äh, Assi-TV-Folge. Äh, ich ich weiß gar nicht, von was das war. Auf jeden Fall, äh, irgendwie war das war das so, äh das war so 'ne Serie, da ging es darum, dass, ähm dass man Problemkinder oder so was hat, ne? Und da ging's dann darum, dass ihr dass ihr Kind irgendwie die ganze Zeit irgendeinen Character cosplayen wollte und so. Und, äh, hat gesagt zu der: „Ja, das kommt aus Anime“, und sowas, ne? „Ja, ich bin Anime“, und so. Und das war richtig schlimm. Ich weiß nicht, warum das so komisch dargestellt wird. Ja. <chuckles>
Mhm. Mhm. Familien im Brennpunkt. <chuckles> Oh Gott. Mhm. Was?